Uhum.
E, vamos embora. E, aí, automaticamente, eu, já, tô melhorando 1 problema da minha vida, né.
Exato. Exatamente. Com certeza. E, não não deixa de ser mesmo. E e não só 1 problema, é é até 2, porque você ainda tá se entretendo ali, sabe. Bota 1 série legal que você quer ver, sabe, e, tipo, é é 2 em 1. Infelizmente, os dias corridos que a gente tem, não tem como eh, a gente, às vezes, se dedicar só a 1 atividade, então, assim, cara, vou me f fazer 2, 3, mas, não vou deixar de fazer ou, então, assim, no dia que não der pra fazer, também, não precisa ser uma cobrança super louca, sabe, tipo, é só mesmo um start e e ver como funciona, né. <chuckles>
Exato. Exatamente. Uhum. Exato. É. Né. Eu eu acho que o importante é, sempre, a gente lembrar, né, que aquele dia que não deu pra fazer a gente pode sempre recuperar no dia depois. E não tornar que isso seja um ciclo vicioso, né. "Que, ai, hoje, eu não fui, ai, e amanhã eu também não fu não vou porque, também, já, caguei a semana toda", digamos assim, né. Então
Sim. Exato. Exato. Concordo. <chuckles> Exato. Aí, tipo: "Ah, vou fazer um bolo de chocolate e, ficar aqui". <chuckles> É. <chuckles> Verdade.
É. Que isso é um ciclo vicioso que quando a pessoa perde a motivação ela, entra nesse nessa roda gigante, né, das emoções, e é super complicado pra voltar a recuperar aquela motivação inicial de: "Nossa, eu vou fazer porque eu preciso, porque vai ser bom pra mim e para a minha mente.". É muito complicado. Eu tenho super dificuldade de voltar à minha vida normal, que a minha vida normal é essa: acordar, tomar um café da manhã rapidinho, ir para a academia, malhar. Então, pra mim, a maior dificuldade, é o recuperar a motivação, realmente.
<chuckles> Uhum. É complicado. Uhum. Uhum. Hum, entendo. Sim. É retomar, né, tipo, essa mas, eh, o o legal é porque tem tem a m a memória muscular, sabe. Vo você, também, j já tem uma boa base d d dessa questão. Então, tipo, assim, você vai chegar e eu acho que va va vai ser uma parada, muito, bacana. E, é 1 das alternativas. Mas, assim, não se limita a isso, você pode procurar, várias, outras coisas, também, motivacionais, como, por exemplo, como você disse de eh, que te indicaram de, né, de parar de você ter o seu momento em casa, só seu. Nossa, colo colocar uma música, fazer uma meditação sabe, nem que fosse por 3 minutos, mas tipo uma música que você, realmente, goste, sabe, que te rela isso no fluxo do dia, j já é, também, uma um algo motivacional, sabe. Pensar nos detalhes, umas coisinhas, assim, que vão agregar no nosso dia porque são coisas que ninguém pode fazer pela gente.
É. Isso. Sim, sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. É.

Exato, é que quando a g tem aquele eu sempre digo, né, aquela dog a "droguinha da positividade". Quando ela chega, né, aí a gente vai naquele pique, a gente continua fazendo as coisas, “Ah, vou fazer", "Não, não posso faltar a academia", "Não, não posso comer fora da dieta.”, porém, essa droguinha ela é boa no início. Depois vem a droguinha da preguiça com vontades, né: “Não, hoje eu estou cansada, eu não vou para a academia, eu vou descansar. Era meu dia de ir para a academia, mas eu vou descansar. Ok, vou ouvir meu corpo.”, só que, aí, quando eu estou ouvindo o meu corpo, eu também ouço o meu corpo falando: “Nossa, aquele bolinho de chocolate”.
Uhum. Sim. <chuckles> É verdade. Uhum. Exato, exato, uhum. Entendo. Uhum. Sim, sim, exato, entendo. E você acha que, eh, quais são as coisas, por exemplo, ah, um-um uma música animada, eh, ou, eh, coisas que te te motivam a você também conseguir, eh, sair de de dessas situações de de uma forma positiva, sabe? Porque é importante, né, a gente dar um start também, mesmo que, eh, às vezes, a solução ela não seja imediata, mas o e e start e e coisas motivacionais já e e elevam, né, as situações, né?
Entendeu? Uhum. Aham. Sim. Já ajuda, é. É, então, para mim, o que tem funcionado ultimamente é: Eu sentar e parar para pensar e colocar, tipo, na balança, sabe. Eu escrevo no papel o que é de positivo e o que é de negativo nesses casos. Então eu tenho escrito bastante coisa, e bastante coisa só na parte negativa do que eu tenho feito ultimamente. Então o que eu estou tentando trabalhar mentalmente é: "Eu não posso malhar, mas eu tenho a bicicleta em casa. Eu não posso malhar o braço, porque o meu braço está com muita dor ainda. Eu acabei de tomar injeção, "blá-blá-blá.", estou em tratamento. Mas eu posso fazer o cardio." É.
Uhum. Entendi. Uhum. Entendo. Uhum. Uhum. Uhum. Não deixar de fazer, né, um um uma atividade. Uhum.
Porque eu sou muito 8 ou 80, né. Ou eu estou fazendo nada ou eu estou fazendo tudo. E eu tenho que entender que tem aquela via de meio, que eu não posso fazer isso hoje, eu não posso fazer isso por 4 meses, mas todo o resto eu posso fazer. Eu poderia estar indo para a academia. Porém, pelo fato de eu me sentir incapaz de fazer um peso em um braço, e que o outro já está começando também a falhar, porque eu f acabo acabo forçando mais, né, então eu entro naquele ciclo de fazer nada.
Uhum. Entendo. Uhum. Uhum. Uhum. Entendo. Uhum. É Sim, sim.